Ähm, es ist vielleicht auch wichtig, irgendwie dann zusammen in dieses Gespräch zu kommen. Das ist vielleicht so 'n bisschen die Herausforderung. Also, ja, wie schafft man dieses diese Bedingungen, ähm
Mhm. Ja.
um ja, dann auch mit 'nem guten Gefühl irgendwie in dieses Gespräch zu gehen und vielleicht 'n schwieriges Thema, ähm, auch anzusprechen?
Mhm. Okay. Also, ist dann auch wirklich das Drumherum? Also, geht's nicht wirklich nur rein um's Gespräch, sondern auch die Rahmenbedingungen sind das Wichtige?
Ich würde schon sagen also, ich meine, es kommt natürlich auch so 'n bisschen drauf an, um was für 'ne Person es geht und was für 'ne Beziehung in was für 'ner Beziehung du mit dieser Person stehst, ne? Also, ob das jetzt dein Lehrer ist oder ob das jetzt irgendwie Partner ist oder enger Freund oder Familie. Das, ähm, sind natürlich ganz viele unterschiedliche, ähm, ja
Mhm. Ja.
hm, Beziehungen. Ähm, und dementsprechend würde ich sagen, ist auch die ja, sind die Bedingungen auch 'n bisschen anders. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt so als Beispiel, ähm, wenn man so 'n Thema hat, was einem irgendwie schwer aufm Herzen liegt, wo man so 'n bisschen diesen Konflikt vielleicht vermeiden möchte, dann würde man vielleicht eher nicht oder würde ich eher raten, nicht jetzt irgendwie zum Telefon zu greifen und das irgendwie am Telefon zu machen oder über über WhatsApp oder so, sondern dann würde ich, glaube ich, schon tendenziell eigentlich immer zu 'nem persönlichen Gespräch irgendwie, ähm, tendieren, dass man sagt: „Hey, lass uns mal zusammensetzen.“ Ähm, ob das jetzt zum Kaffee oder Tee oder in irgendwie 'ner auch 'ner entspannten in 'nem entspannten Umfeld, wo man sich 'n bisschen
Mhm. Mhm. Ja. Ah, okay. Mhm. Mhm. Ja.
ja, wo man sich ruhig fühlt und, äh, wo's auch, ähm, außenrum halt vielleicht ruhig ist. Vielleicht auch 'n Spaziergang machen ist auch 'ne ganz gute Idee, ähm
Ja.
ähm, um, ja um solch solche schwierigen Dinge anzusprechen. Ich denke, das, ähm, könnte hilfreich sein. Hast du so was schon mal probiert?
Ah, okay. J j ja, also, e es kam tatsächlich oft vor, dass ich dann, ähm dass ich dann immer relativ so, ne, dieses Verlangen hatte, ähm, das schnell zu klären, auch wenn ich's dann nicht gemacht habe lustigerweise. Aber trotzdem dieses dass ich dann wirklich jemanden vielleicht bisschen isoliere und dieses diesen diesen ganzen Frame darum herum bisschen setze, dass es man dass man wirklich 'ne beruhigende Atmosphäre hat und in Ruhe sich aussprechen kann, ist natürlich, ja, 'n guter Ansatz. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ich glaube, ich hätte trotzdem dann auch noch, sogar wenn wirklich die Rahmenbedingungen ganz gut wären als wären, ne, hätte ich, glaube ich, trotzdem noch wirklich final die Angst, das dann wirklich auch so a an auszusprechen. Genau, also, es wäre dann trotzdem noch so in meinem Hinterkopf.
Mhm. Ja. Mhm. Auszusprechen. Mhm.